อืม ที่ ที่เราแบบว่าไม่มั่นใจแล้วรู้สึกว่า ประหม่าที่แบบมีคนชม ตอนนี้คือเพราะว่า 1 คือ คือเราไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เราทำไป มันดีเหรอ ทำไมเขาชม เงี้ย 2 หรือว่าเราเวา ชมจริงใจรึเปล่า หรือว่าประชด อะไรอย่างงี้เปล่า มันเป็นความคิดแบบนี้เหรอคะ? อ๋อ อือ ๆ
ครับ นั่นน่ะครับ ใช่ คือมัน มันมาทั้งคู่เลยครับ คือแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าอย่างใดอย่างหนึ่งกันแน่เนาะ คือ แต่ แต่ผมก็ดูออกครับผม แล้วคนเหมือน เหมือนเพื่อนร่วมงาน อย่างเงี้ย คือผมดูออกนะว่าเขา เขาจริงใจ อย่างเงี้ย แต่ว่าเราก็ เราก็แบบตะหงิด ๆ เล็ก ๆ อะเนาะ ว่าเขาอาจจะมีความคิดในหัว แต่แบบเขาก็ เอ่อ เขาก็ยังคิดอย่างงั้นจริง ๆ อะ ว่าแบบ เออ ของอร่อยมันคือ อ่า กระเพราร้านสกปรก ก็คือแบบ เขาก็คิดว่าเราทำอร่อยจริง ๆ นั่นแหละ แต่แบบเราก็คงทำบาร์เล็ก บาร์เละ แต่เขาก็คงไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นมั้ง ผมก็ไม่แน่ใจอะครับ อืม
เออ ๆ เออ เออ อืม เออ ๆ อืม ค่ะ อ๋อ โอเค ๆ แต่ว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนคนนั้นก็โอเคใช่ไหมคะ? ไม่ใช่แบบว่า เออ ไม่ได้ชอบอะไรกันแต่ว่า ก็ ก็ทำงานด้วยกันได้ดี ก็คือโอเคเลยใช่ไหม? อืม
อืม ครับ สะ อืม เป็น เป็น เรียกว่าเป็นน้องได้เลยเนาะ สนิทมากครับ คือเขา เขาทำงานดีด้วยอะไรด้วยก็ อืม เป็นสนิทเลยแหละครับ แต่ว่าเขา เขาก็ไม่ได้ ล เป็นเพื่อนกันนะ คือเขาเหมือนก็นับ นับถือผมเกินไป เขาไม่ได้มาเล่น อะไร กับผมขนาดนั้น ใช่ ปกติเขาก็ไม่ได้พูด อะไรอย่างงี้นะ เขาก็จะเป็นแบบเน้นนับ เน้น เน้นนับถือ อย่างเงี้ย รอบนี้ผมก็เลย เอ๊ะ รู้สึกงง ๆ แปลก ๆ ก็เลยแบบ ก็เลยเชื่อใจในคำพูดเขาพอสมควรน่ะครับผม อืม
อ๋อ เออ อืม ค่ะ ค่ะ ๆ เป็นรุ่นน้อง เออ อา เออ อืม ค่ะ อ๋อ